Bist du der Typ Fleischesser oder eher nicht? Denn es gibt ja auch Kürbissuppenvarianten mit Speck, also, mit Speckwürfelchen. Dann wird's tatsächlich
Ja, richtig. Korrekt. Ja, gerne machen ja auch noch äh, manche machen ja gerne so Wurststückchen auch noch rein oder Seidenwürstchen und so weiter. Ne, das mache ich jetzt nicht. Ich bin tatsächlich Vegetarier, richtig. Also, ähm, aber, äh, ja, vegetarische Würste schmecken auch ganz gut. Also, man könnte auch einfach die rein würfeln, da merkt man gar keinen Unterschied tatsächlich und hat dann auch noch die Seele eines Tieres, äh, erspart. Von daher, ja, also, so mache ich das. <laughs> Das Zwinkern. Aff <laughs>
Ja. Okay. Mhm. <laughs> Ich glaube, der Ein der Einsatz von Fleisch ist wohl eher, ähm soll eher wohl eine geschmackliche Komponente darstellen. Also, grade dieser salzige Hintergrund vom Fleisch. D ähm, wenn du wenn du an deine Kürbissuppe denkst, die du zuletzt gemacht hast d äh, und das ist ja immer die Gretchenfrage: Gibt es ein Geheimrezeptur oder ein eine Geheimzutat, wo du sagst: „Das behalte ich für mich, weil das macht meine Suppe aus und deswegen kommen meine Freunde zu mir und mögen sie so gerne?“
Mhm, mhm, mhm. Ah. <laughs> Ja, das ist süß. Das haben manche Leute tatsächlich, diese Angewohnheit. Die habe ich jetzt gar nicht. Ich teile immer gerne, wenn jemand wirklich frägt: „Oh, wie hast du die gemacht?“ Dann würde ich da ganz offen antworten, wie ich die gemacht habe. Ja, da bin ich nicht so.
Ja. Ist sie denn bei dir immer dieselbe oder variierst du dann?
Ja, ich variiere immer. Wie gesagt, also, mal mache ich's, äh, pur, mal mit Kartoffel oder Karotte oder Zwiebel, mal mit Crème fraîche, mal ohne. Also, das ist so je je nachdem, was ich halt eben auch da habe. Und, ja, mhm, genau, genau.
Mhm. Ja. Also, frei Schnauze. Das Rezept verändert sich dann von Mal zu Mal, Ko vom Kochen zu Kochen.
Ja, ich stehe wie so 'ne Hexe vor diesem großen Kochtopf und <laughs> lasse meinen Zauberstab schwingen und walten. <laughs>
<laughs> Dieser Kochtopf bei dem bei dem Kochtopf kommen wir immer wieder raus, er muss riesengroß sein, äh, schwarz mit'm Löffel drin überm Feuer.

Oh, das hört sich ja toll an. Nein, davon habe ich noch gar nicht mitbekommen. Aber jetzt, wo du das erzählst, muss ich mal googeln. Ich sehe schon, <laughs> es hört sich gut an. Mhm.
Okay. Ist wieder ein Trend also, ist 'n Trend, der wieder mal aus den USA rüber geschwappt ist. Und zwar sind das diese, ähm, Riesenkürbisse, die gezüchtet werden. Also, was heißt Riesenkürbisse? Größere Kürbisse, die aber so groß sind, dass, wenn man sie aushöhlt, dass da mindestens ein Mensch drin Platz hat, sitzend! Die werden dann zu Wasser gelassen und dann gibt es Kürbis-Rennen auf dem Wasser.
Ah, ja. Mhm. <gasps> Irre. Ja. Ach, das ist ja lustig. Und der schwimmt tatsächlich auf dem Wasser? <laughs> Das ist ja echt gut.
Ja, also, es hat 'ne ganze Menge mit Ballons zu tun, dadurch, dass der Kürbis ja gar nicht eben sein kann, zumindest in der Bodenfläche nicht.
Ja. Ah. A ja, klar. Mhm.
Und die größte Herausforderung, die die Teilnehmer haben, ist, dass sie sich permanent im Kreis drehen, anstatt vorwärts zu kommen.
Mhm. Oh, das ist bestimmt lustig. Ah, das ist gut. Ja, das ist ja echt witzig. Also, äh, die kommen schon manchmal mit tollen Ideen da rüber. Also, allein auch natürlich dieses, äh, Thanksgiving, dass die da drüben feiern in Amerika. Ist ja voll schön, dass ich das zu Hause tatsächlich auch übernommen habe. Oder auch natürlich Halloween, ne? Also, ich hatte immer amerikanische Nachbarn und habe das auch immer mit zelebriert. Ich finde das klasse, Halloween. Ja, genau. Also, das das finde ich echt, äh, super. Ich freue mich auch schon auf Freitag, muss ich sagen. Äh, alle Halloween-Sachen sind schon bestellt und <laughs> das, äh, wird, äh, bestimmt sehr lustig werden, ja. Ich habe auch so 'n lustiges, äh, Kürbis äh, Halloween-Kostüm gesehen, weil wir das grade von Kürbissen hatten. Das das ist natürlich passend für schwangere Frauen. Also, ich bin's jetzt nicht, aber das hatte so 'ne schwangere Frau an und der Kürbis ist dann direkt auf ihrem dicken Bauch drauf gewesen. Das sieht echt gut aus. <laughs> Sehr passend. <laughs> Ah, ja.
Mhm. Mhm. In Deutschland? Mhm. <laughs> Ah, sehr schön. Mhm. Ah. <laughs> Okay. Sehr gut. Ja, der Kürbis ist ja an sich auch, ähm, in in dieser ganzen Halloween-Geschichte und in den Vergleichen und vor allem in den Dingen, die die Amerikaner da machen, ist ist ja immer der Kürbis dieses omnipräsente Irgendwas auf Halloween. Die Hexe, die Figuren, alle sind in Kürbisform.
Mhm. Ja, richtig. Mhm. Genau. Du kriegst ja jetzt heutzutage s sogar schon Kürbispizza zum Kaufen. Also, die schmeckt auch ganz lecker, muss ich sagen. Die gibt's beim Penny dann sicher wieder. Kürbispizza, also, habe ich auch ausprobiert. Also, sch
Okay. Ja. Mit Kürbiswürfeln drauf?
Äh, ne, also, so so irgendwie wie anstatt so Tomatensoße, Kürbissoße sozusagen. Also, das das schmeckt auch ganz originell, also, muss ich sagen, gar nicht schlechter. <chuckles>
Ah. Okay. Super. Also, vielen lieben Dank, dass du das mit mir geteilt hast. Ähm, es macht definitiv Lust auf mehr und hat mir wirklich Spaß gemacht.
Ja. Ja, sehr gerne. Ja, danke. M äh, mir auch, freue mich auf's nächste Mal. Mach's gut und viel Spaß diese Woche. Tschau.
Bis dann.